طيب بصي، جربتِ اللي هي ال التطبيقات الحديثة دي اللي بتخليكِ تلعبي الرياضة في البيت، أو تلعبي رياضة في مكانِك وأنتِ قاعدة، آآ، جربتِ حاجة من كده والَّا التكنولوجيا ما لهاش وجود؟
آه، آه، لأ بصراحة، لا، لا جربت جربت بصراحة، وفي برنامج كمان كان تطبيق كده عن الصيام المتقطع الصيام المتقطع ده إن أنتِ تقطعي أكل مثلًا بالليل من 21:00 مثلًا لغاية مثلًا ما تصحي، لغاية عشرة الصبح 11:00 اللي هو من 12 ساعة ل14 ساعة، ده ساعدني جدًا، جدًا بصراحة يعني، التطبيق ده كان ممتاز وكان في جواه برضه آآ، آآ، كمية الميَّة اللي أنتِ بتشربيها، يعني أنتِ ت تفضلي تسجلّي أنتِ شربتِ قد إيه دلوقتي، فيقوم مسجل لِك إن أنتِ كده ماشية على ريتم كويس في شرب الميَّة والَّا لأ، وبرضه جواه تمارين وحاجات كده برضه، اللي هو بيعمل لِك خطة يومية كده نسبيًا يعني، إن أنتِ تحاولي إن أنتِ تمشي عليها، عرفتِ تمشي عليها كان بها، ما عرفتيش بيقول لِك مثلًا لأ، أنتِ المفروض كنتِ تزودي النهاردة شُرب ميَّة المفروض كنتِ تتحركي أكتر، كده يعني، وكان بيقيس كمان الخطوات يعني
إمم. حلو. آه. حلو. إمم. آه. آه فهمتِك. التكنولوجيا آه.
كان موبايل وأنا باتمشي آه، كان بيقيس الخطوات وأنا بتم
التكنولوجيا مهمة، التكنولوجيا واضح إن التكنولوجيا، أنا آسفة إن أنا قاطعتِك، بس أنا قصدي إن هنا واضح إن التكنولوجيا بقِت فعلًا بتلعب يعني لعب كويس أوي في حياتنا، إن هو أنتِ زي ما أنتِ ما أنتِ ما بتقولي كده، آه، يعني ساعدتِك، طيب هل بقى بعد العادات الصحية اللي أنتِ يعني اللي أنتِ عملتيها دي كلها، هل لقيتِ النتايج بتاعتها بتبان عليكِ، أنتِ بتشوفي أ التأثيرات بتاعتها إزاي، يعني بتحسي إزاي إن اللي أنا عملته ده فرق فعلًا في صحتي، هل في علامات بتبان لِك آآ، مثلًا شُرب المَيًّة، هل فعلًا زي ما بيقولوا بقى بينوّر الوش وبي وبيخليكِ والَّا إيه؟
لا، لا، تمام. آه، آه، لا بتساعد بتساعد جامد بصراحة. أيوه فاهماكِ.